Sur les réseaux sociaux et heu, j'ai envie de dire plus largement dans les médias, on parle beaucoup de bienveillance, hem, mais dans la vie réelle, dis-moi comment toi tu arrives à dire non à un ami sans le blesser?
Alors là, heu, ça dépend des cas parce qu'il y a tellement de choses, tellement de possibilités. Heu, c'est ça dép ça dépend hein, si c'est lié à du sentimental, c'est lié à à du fi à à un déménagement, tu vois? Il y a tellement de choses. Heu, bah le dernier en date, c'était les 40 ans d'un ami, c'était l'année dernière
OK. D'accord. OK.
et c'est un ami que j'ai je connais depuis mon enfance hein, on en a fait des aventures hein. Heu, mais le problème, c'est qu'un mois avant ses 40 ans, il prévient qu'il va faire une soirée et il aimerait qu'on vienne manger la délicieuse raclette des familles en sa présence. Heu l le problème, c'est que moi, heu, j'ai un autre copain, un copain d'enfance et je lui avais réservé ce week-end. Heu, pour bah justement pour aller au mont d'or heu, une maison familiale, heu, qu'on a depuis quelques années. Et pour justement passer du temps ensemble, parce qu'il a une entreprise, heu, c'est vraiment compliqué de le voir, hein. C'est pas quelqu'un de tout le temps disponible
Mmh mh. D'accord. <chuckles> OK. D'accord. D'accord.
et, heu, en fait, heu, bah mon autre ami
Et c'était prévu depuis un certain temps à priori?
Ah oui ça c'était c'était heu, ça faisait 3 mois en gros que c'était prévu, avant la date dite hein. C'est j'ai pris un trimestre quand même hein. <chuckles>
D'accord. <chuckles> Donc il avait bien anticipé.
Voilà. Et par contre, mon copain qui fêtait ses 40 ans, bah, moi, ça m'a <clicks tongue> ça a été très difficile de dire non, parce qu'en fait, il a prévenu 1 mois en avance. Heu, qu'on est heu il est célibataire lui hein et qu'on est tous, heu, majoritairement avec des familles dans la bande. Heu, moi, bon, j'avais mon rendez-vous, heu, de prévu, donc j'ai vu l'invitation, j'étais: «Ah là là comment comment je vais faire? Comment je vais vais gérer ça?» heu, j'ai un autre copain qui lui a répondu tout de suite non, un vieux copain à lui, heu, il y en a d'autres qui ont dit non parce qu'ils pouvaient pas, heu, c'était compliqué. Donc au final ces 40 ans, bah ils étaient 4
OK. Mmh mh. OK.
et après
Initialement il devait avoir combien de personnes?
Heu, 12-13.
OK.
Donc ils se sont retrouvés à 4 avec des bonhommes, parce qu'il avait invité les femmes des copains, mais bon les femmes des copains, elles ont dit ouais on va se retrouver qu'avec des mecs, on va être que 2 meufs, heu. Bon heu voilà, c'est peut-être pas <chuckles> ça va peut-être pas être super. Bon et elles sont pas venues donc ils se sont retrouvées à 4. Et là moi j'étais dans je savais qu'ils étaient 4, j'étais dans la situation en fait où je me dis: «Bon qu'est-ce que je fais? Est-ce que le week-end» puis j'ai regardé la route en fait si tu veux, heu, pour aller, heu, du lieu où j'étais, à son anniversaire, heu, j'avais quand même heu 2:40.
Pas top quoi. Oui. Ah oui c'est pas enfin, parce que encore 1 heure en voiture, c'est gérable, mais 2:40.
Bah, le problème c'est que <blows air> j'avais p mon week-end était prévenu avec mon ami, c'est-à-dire que, par exemple, sur les coups de 14:00, je repars et puis, il faut il fallait que je reparte à 6:00 du matin, le lendemain, pour passer un peu le week-end avec lui. Il l'aurait, peut-être, mal pris, hein, s'il est au milieu du week-end. Donc voilà, donc, ben, j'ai dû dire non, hein, ça lui a pas fait plaisir.
Bah, bien sûr.
Heu, je l'ai appelé pour lui annoncer, heu, il me dit il me dit: «Ah, mais toi aussi tu viens pas et tout». Je fais: «Mais mec, heu, j'ai, heu, j'ai un autre chose de prévu depuis 3 mois, heu, tu préviens 1 mois en avance, des 40 ans enfin, maintenant, on on a tous des occupations, on s'organise tous au b enfin, on organise tout maintenant» et ça, il avait pris ça avec un peu de légèreté, donc il était déçu. Donc j'ai essayé de, on va dire, de noyer la peine, heu, dans l'argent, je lui ai donné, heu, bah, de l'argent pour ses 40 ans, quoi. Il a pas il a fait un saut en parachute.
Oui, mais OK. Bah, bien sûr. <laughs> Tu as essayé de l'acheter, en fait? C'est ce que tu es en train de me dire.
Oui, oui, bah, oui, heu, bah, je lui ai 40 ans, heu, ben, comme les autres copains, hein, on a tous donné un billet même ceux qui venaient pas, hein. Heu, après bon, heu, il en a pas tenu rigueur, mais il était, heu, il était un peu dégoûté. Et là, c'est la dernière fois où ça ça a pu être dur, heu, de dire non, hein. Après, il y a des situations où c'est, heu, plus compliqué, hein, heu. Il faut savoir dire non, mais là, c'est c'est la dernière, heu, où ça a été, heu, assez difficile quand même, hein. Faut bien l'avouer, hein.
<laughs> Mmh. D'accord. Après, je pense que là, heu, ce qui a été difficile c'est qu'il y a quand même l'affect qui rentre en compte et hem, et tu étais vraiment déchiré, parce que c'est vraiment c'est un un ami d'enfance. 40 ans, c'est quand même une date, surtout pour les hommes, qui est qui est importante. Hem, mais effectivement, heu, dans sa dans son organisation, heu, heu, je pense qu'il l'a organisé comme un petit jeune de de 20 ou de 30 ans, en oubliant qu'à 40 ans bah, il y a il y a des personnes qui ont d'autres obligations et heu, il faut en tenir compte, justement, de et anticiper, véritablement, ce ce genre de, heu, d'événement pour être sûr que
Ah, c'est ça le problème, mais bien sûr. C'est que non, mais il a c'est c'est ce qu'on lui a dit, hein: «Il faut que tu prévoies bien plus en avance la prochaine fois. On est désolés, on peut pas». Donc on a un copain à nous, qui avait autre chose de prévu, mais qui s'est qui est lui arrivé à à 20:00 le soir, heu, qui est reparti à 6:00 du matin, le samedi, parce qu'il avait des impératifs. Heu, c'est des week-ends où tu enfin, il le pauvre copain, il était au bout du rouleau, il m'a dit, hein, à la fin, hein, il était vraiment enfin.
OK. Bah, bien sûr et puis en je pense qu'il il devait même il a même pas dû, véritablement, profiter, heu, heu, comme il aurait voulu parce que, ben, il devait être un peu stressé en disant: «Bon, bah, demain il faut que je reparte, heu, je peux boire mais pas trop, heu, je peux m'amuser mais pas trop non plus. jamais». <laughs>
Ah, bah, il a bien bu, hein, de ce que j'ai su, heu, il s'est couché à 2:00 du mat, il est reparti à 6:00, il était da il était ouh là, il était fatigué, hein, mais il l'a fait, hein. Mais ça encore, bon, il il va pardonner, hein, heu, il va vraiment pardonner. Mais là il y a une fois où, heu, où j'ai dit non et là, ça a été, heu je l'ai su après, je m'en suis vraiment voulu, hein. Là encore, les 40 ans, ça va. C'est c'est là où il faut faire le distinguo, c'est quelque chose, bon, c'est rattrapable dans un sens, mais il y a une autre fois et en fait, heu, dans ma famille, il y a une tradition, c'est la soirée crêpes.
D'accord.
Et hem, mon meilleur ami, d'habitude il demande jamais rien, c'est quelqu'un de très fier et là, il me fait, heu: «J'aimerais bien passer la soirée crêpes chez toi ce soir». J'ai fait: «Ah bon?» et tout. Je demande à ma mère, heu, elle m'envoie bouler, elle me dit: «Non, heu, pas non, pas à la dernière minute ou machin», bon, je fais: «OK» et je lui dis, il me fait: «Bon, d'accord». Il était vraiment déçu et tout et puis, je sais pas, je fais: «C'est bizarre quand même, qu'est-ce qui s'est passé?» heu, ben, et je me suis demandé ce qui s'était passé et len et le lundi, en fait, je rentre, heu, du collège en bus et je croise son frère et il me dit: «Ben, il y a notre père qui est mort, heu, samedi après-midi».
OK. Mais il avait un soucis? Mmh mh. Oh mon Dieu!
Donc, heu, ben, moi j'étais, heu: «Ah ouais, super quoi, super». Donc là tu peux pas dire non sans blesser, parce que c'est déjà fait, en fait.
Mais mais bien sûr. <inhales>
Hein, donc, heu, là c'était très compliqué. Moi je l'ai dit à ma mère, elle est devenue toute verte, bah, oui, heu, hein, bah, ouais. Donc, heu, donc voilà et là, heu, <blows air> comment dire non à un ami sans le blesser, bah, quand tu sais pas, tu t'en rends pas compte, déjà. C'est c'est ça, heu, qui est compliqué et là, heu, tu tu peux, en fait, tu peux pas dire non sans blesser, dans certains cas. C'est impossible.
Bah oui. Mais bien sûr. Après je pense qu'à partir du moment où tu dis non, forcément tu mets, heu, heu, des limites et dès lors qu'il y a des limites, forcément, ça blesse l'autre.
Bah oui.
Heu, maintenant, après c'est, heu, peut-être, c'est dans la manière dont tu vas le dire, non, heu, comment tu vas essayer de d'arrondir les angles après, par exemple, pour, heu, pour ton ami voilà, vous avez décidé de de de lui donner de l'argent. Hem, bon, pour le 2d malheureusement, heu, heu, bah le moment était passé, après, peut-être, heu, effectivement, essayer de le de de de l'inviter pour, heu, pour qu'il puisse, heu heu, s'évader de son quotidien et et penser à autre chose, mais c'est sûr que hem
À l'instant T, heu, ouais, c'est ça.
à l'instant T, malheureusement, heu, forcément, il va y avoir, heu, hem une frustration. Heu.
Non, tout à fait, c'était là le plus dur, hein. C'est que, heu, ben, moi je savais pas, donc c'est fait. Et donc, heu, la question que tu me posais au début, comment, heu, dire non sans blesser un ami? Heu, là, c'était râpé. Et puis des il y a des cas, des contextes où c'est pas possible. J'étais avec ma mère qui voulait pas, j'étais avec, heu, cet ami qui me fait sa demande, mais qui me dit rien. Parce qu'il aurait pu me le dire de c'est quand même mon meilleur pote d'enfance, hein, mais il a vou il a voulu jouer au fier, il me l'a pas dit et heu, ça a été, heu, très, heu, très compliqué, hein, heu enfin, il m'en voulait pas, mais, heu, moi je m'en voulais. Et donc, bah, voilà, tu ch o il est très difficile, quand même, de dire non sans blesser, quand on est dans des situations, heu, comme ça. C'est, heu, quand c'est en rapport avec des, heu, des circonstances graves, heu, c'est il est quand même, heu, quasiment impossible de pas blesser la personne. Voilà, ça c'est, heu, c'est une évidence, hein, heu
Mmh mh. C'est ça. Bien sûr. Oui, ça c'est un fait, bien sûr.
hein, moi je me suis retrouvé dans dans ce cas-ci, heu, où au décès de mon père, bah, lui, heu, il a pas voulu venir hein et ça avait rien à voir. Non il a pas voulu venir. Mais en fait, heu, bon, je lui en ai voulu au début, mais après ça s'est arrangé. Mais il m'a dit non, tout simplement parce que lui il avait pas envie de revivre ça, en fait
Il a pas voulu venir? Oui, OK, je comprends. Mmh mh mh.
donc voilà, donc, heu, donc voilà et heu, j'avais pas à le pousser là. Mais après, c'est dans dans ces situations-là, c'est impossible de dire non sans blesser. C'est impossible.
Mais c'est ça. Après, comme tu l'as dit, heu, à l'instant T, forcément, ça va blesser. Ensuite, heu, une fois qu'on a peut-être toutes les informations, heu, comme dans ton cas pour ton ami, heu, une fois que, heu, heu, ta mère a eu toutes les informations, si elle avait eu toutes les informations à l'instant T, ben, tu sais qu'elle aurait dit oui. Hem, de l'autre côté, heu, lui, bah, il a refusé de venir, mais une fois que tu as eu l'information qu'effectivement, heu, ça ça le replongeait, effectivement, dans son propre hem heu, comment dire?
Dans son propre mal-être à cette époque. Tout à fait.
Exactement, heu, ça te permet de mieux comprendre son refus.
C'est cela et donc c'est pour ça, bon on après on se pardonne. Après, il y a une différence entre, heu, blessures, heu, on va dire, heu, à court terme, sur le moment et des blessures à long terme. Là, il y a pas de blessures, c'est, heu, c'est arrangé. Après, on s'en veut un peu pour les crêpes, tu vois? Même 20 ans après, c'est un c'est un peu bête, hein. Surtout que, d'habitude, elle disait toujours oui ma mère, en fait, c'est ça, qui est assez bizarre. Cette fois-là, elle a pas eu envie. Voilà, donc, bah, moi je peux p je peux rien faire, hein, la matriarche elle dit non, heu, on va pas aller contre son avis. Donc on a voilà, c'est comme ça, mais après, heu, c'est sûr, quelques temps il y a pas de il y a pas de on, heu, on s'en veut pas, il y a il y a pas d'histoire. Ça c'est mais sur le coup, dire non sans blesser un ami, c'est très compliqué.
Bien sûr. Bien oui. Et que ce soit ce jour-là, où, heu. Mais bien sûr. Mmh mh. Mmh bien sûr.
Il y a des situations où c'est extrêmement compliqué. Heu, il faut vraiment, heu, avoir toutes les informations en tête, c'est ça hein, dans le fond hein, c'est les informations le plus important.
Mais bien sûr. De toute façon, heu, c'est l'information qui va te permettre justement de prendre une décision, heu, réfléchie. Si tu n'as pas toutes les informations, forcément la réponse que tu vas apporter ça va être biaisé par ce manque d'information.
Non, c'est ça et c'est pour ça, heu, discuter c'est très important et après, heu, <blows air> c'est, heu, il faut il faut discuter il faut discuter. Après tu s'il s'était braqué, heu, parce que je lui avais dit: «Non» pour les crêpes, moi je le connais quand même avec les années, ça serait passé, mais, heu, c'est un peu bête. Non, non, il y a pas eu il a pas eu de ça, il y a pas eu de de de problèmes. Non, mais c'est la discussion qui change tout. Donc, dire non un ami sans le blesser heu, non, il y a des situations où tu peux pas, mais il y a des situations où en discutant tu peux améliorer ça. Mais sinon globalement, heu, c'est très difficile, hein.
Mmh mh. Bien sûr. Et hem, là je reviens parce qu'en fait l les exemples que tu m'as donnés c'était principalement des des amis d'enfance, des personnes vraiment, heu, à qui tu tiens, qui te connaissent depuis, heu, un certain nombre d'années. Mais est-ce que tu as déjà eu, heu, bah justement à dire non à des amis, mais peut-être des amis, heu allez amis collègues ou amis, heu, j'ai envie de dire des des connaissances, hem, que tu connais un petit peu moins, où il y a moins d'affects j'ai envie dire, et où, heu heu, le refus peut-être a été mal pris, heu, hem.
Alors, il y a bah, j'ai, mmh, je suis proche de quasiment tous mes amis, hein. Heu, c'est ça le souci, j'en ai pas mal. Puis on moi, je suis, heu enfin voilà, pour l'instant, heu bah disons, il y en a un, oui, oui, où, heu, où j'ai pas été hem, d'accord avec lui. J'ai j'ai pas voulu le suivre, heu, dans, on va dire, heu, dans ses heu, dans ses errements. Donc, heu, non, non, c'était, heu, c'était au travail, hein. C'était un ami avec qui je travaillais. On faisait du travail en hauteur et, heu, c'était dans le contexte professionnel. Heu, heu, je lui ai dit, heu il voulait monter, en fait, un pylône et, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, pour monter un pylône, il faut pouvoir l'ouvrir avec une clé. Il y a une, heu tu ouvres une petite part un petit portillon et tu as une petite échelle et tu montes. Et après, tu non, non, tu même sans le portillon, tu peux monter en passant par dessus. Et en fait, hem, il v il on avait une mission ce jour-là, et il avait besoin d'un coup de main, et il m'a dit: «Ouais, il faut il faut que tu montes m'aider, heu». Bah je lui ai dit non. Parce que le portillon, on pouvait pas l'ouvrir, qu'il fallait passer par-dessus, qu'il y avait une histoire d'assurance. Il arrivait quoi que ce soit, heu, moi j'étais pas couvert, heu. Il était pas content, hein, il a pas aimé du tout, hein.
<chuckles> Mmh mh. D'accord. D'accord. Mmh mh.
Donc c
Même en sachant les les risques que tu pouvais encourir?
Ah oui, oui, oui, il était pas content parce qu'il voulait que je monte, heu, pour l'aider, parce qu'il fallait monter une antenne de 20 kilos, heu. Moi, je lui ai dit: «Bah écoute, on fait poulie, heu, je tiens la corde, mais je ne monte pas». C'est comme ça, c'est, heu, c'est réglé. Moi, il y a des règles, je les respecte parce qu'il arrive quoi que ce soit. Tu te casses un bras ou quoi que ce soit d'autre, je suis pas assuré, non. Mais il faut être fou, quand même, pour faire quelque chose comme ça! Enfin, il y a un moment, heu et là, il a pas été content, hein. Parce qu'il m'a dit: «C'est c'est pas pro et tout». J'ai fait: «Non, c'est toi qui es pas pro.» et là, heu si on va dire que c'est, heu, il a pas aimé parce qu'il pensait que je serais venu, hein, véritablement. Et donc là, il a il a il a fait la tête, heu, pendant des heures et, heu, et puis, heu, bon, après, c'est passé mais, heu, moi, je lui ai dit: «Maintenant, tu sais que moi, je remonte pas». Et le cas s'est représenté et là, il m'a même pas demandé, il est monté tout seul, hein.
Mais bien sûr. Ah, <scoffs> OK. Oui, parce que là, il a compris que c'était pas la peine.
C'est ça.
Mais là, pour le coup, enfin, c'est c'est lui qui était pas professionnel sur ce coup-là, et surtout qui a pas pris en compte le fait que, s'il t'arrivait quelque chose, heu, toi, tu n'étais pas couvert. Et là, pour le coup, heu, c'est pas très sympa, encore plus en tant qu'ami.
C'est ça. Voilà. Moi je suis pas dans le sens où j'avais pas à culpabiliser comme dans les autres cas, hein. Ça, c'est ça, aussi, hein. Parce que dire non à un ami, ça peut te blesser toi aussi. Tandis que là, heu, j'étais dans mon droit. J'étais non, non, c'est c'est pas la peine, hein. Donc, heu, dire non sans blesser un ami, ça dépend du contexte, ça dépend, heu, des choses, et puis, on peut se blesser soi-même aussi. C'est ça qui est, heu, qui est le plus grave, c'est que les 2 se blessent. Donc, heu, il faut tout faire pour éviter cela, donc il faut discuter. C'est ça le plus important.
Bah, oui. Bien sûr. Tout à fait. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, heu, pour tout ces éclaircissements qui ont été très importants.
Je t'en prie, à la prochaine.
Merci.